Hello, mình xin chào bạn. Ừm, mình xin chào bạn. Ừm, mình rất vui được nói chuyện, à, lại với bạn. Ừm, hôm nay, a, ngày của bạn như thế nào nè?
Ờ, a lô. OK, mình cũng chào bạn nha, <chuckles> chào bạn, chào bạn. <laughs> Ờ, mình cũng vui khi nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha. Hôm nay ngày cuối tuần của mình á, ờ, bên này thời tiết cũng khá là mát mẻ, cho nên là mình cũng đang, ơ, rất là thoải mái. À, hổng biết bạn thì sao?
Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. Wow! Ồ, mình hả? Mình, à, cũng, a, ưm, cuối c cuối tuần nên chi là mình chỉ ngồi mình, à, coi ti vi xong rồi coi, a ừ, đúng rồi. Tại vì, ờ, gần đây có cái chuyện là ông, a, Elon Musk, ơ, ổng ổng bắn cái, ơ, tên lửa á, và cái xong nó bị nổ, cái xong mình cũng, ơ, ngạc nhiên là ổng, ơ, kiểu giống như, công nghệ tiên tiến vậy nè, mà sao bắn tên lửa mà vẫn bị nổ á. Yeah, nên chi là mình thấy là bây giờ có nhiều cái khoa phát minh khoa học nó nó điên cuồng quá, ừ, đó kiểu vậy, ừm.
Vậy hả? À. Ờ. Ừm. Đồng ý. Đang ngồi hả?